Non, ça faisait du bien parce que l'ambiance elle était pas elle était pas facile chez moi et en août, après, on partait, <clears throat> pardon, chez ma grand-mère. Donc, finalement, heu, on partait tous ensemble chez ma grand-mère au mois d'août donc, heu, non, non, les vacances d'été, elles étaient elles étaient sympas. Moi, j'aimais bien et il y avait toujours ces moments de musique. Mais, je suis très éclectique donc, ça, c'était un moment, on va dire, vers cet âge-là. Sinon, moi, j'ai grandi avec du du NTM
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais.
<laughs> donc, on change de registre, c'est pas c'est pas la même chose. Mais, heu, bah, dans les banlieues, c'était ce qui s'écoutait, M6 Solar, Passi, heu, Laisse-moi zoum zoum zen, dans ta benz benz benz, heu, heu. Maintenant, quand j'entends les paroles, je me dis: «Mais comment je pouvais être fan de ça, en fait?»
Mmh mh. Ouais. <laughs> <laughs> Mais, si, mais, moi, j'aime bien de temps en temps et tout, heu, enfin, tu vois, tu retombes par hasard, tu dis: «Ah ouais, mais ça, c'était trop bien, quand même». C'était bien cette, heu, ouais, cette phase. <laughs>
Ouais, c'était différent. Il y avait et même ce que j'aimais bien, c'est, heu, c'est marrant, mais, par exemple, Les Inconnus quand ils faisaient des chansons, heu, comment c'était là? Hem, il y en avait une du rap. Hem, a attends, c'était quoi? Si! «Auteuil Auteuil Neuilly Passy tel est notre ghetto Auteuil Neuilly Passy nin nin nin nin nin nin. Ouais, enfin, c'était des humoristes, à la base, mais, bon, c'était pas mal aussi, quoi. Oui, quand même.
Mmh mh. C'était Rue Passy ou un truc comme ça, non? C'est ça. <laughs> Mmh. Exactement. Ouais, mais c'est vrai que c'était c'était trop drôle, eux, vraiment, heu. Mmh.
Ouais. Donc, je suis assez éclectique et il y a une année, j'ai découvert aussi autre chose. Je crois que c'était l'année suivante, j'ai découvert Louise Attaque.